Totoo naman, mm.
Kawawa naman ako, kawawa naman yung pamilyang bubuin namin, kaya talagang iniintindi ko. Wag nga lang sana magkakamali 'pag pumasok. <laughs> <inhales>
Tama. Tama nga naman. Oo. Ah, okay lang yan. Totoo naman, ah, siyempre tiwala lang din tayo sa Panginoon at makakamit natin yung mga ganyang magandang buhay, ngayon talaga, maganda din tama rin tayo ng desisyon na hindi tayo pabigla-bigla di ba? Kasi mahirap na sa panahon ngayon eh, di ba?
Madaming tukso sa ganyan eh, di ba? Mm. Mm. Mm, tama ka naman. Mm. Sobra, kung ano-ano pa naman nangyayari.
Kilala ko ikaw ba marami ka bang friends na may anak na?
Oo, halos lahat nga nung mga ano ko, nagkakasal na eh, nag-aanak na nga eh. Eh hmm, di ba?
Oo ako din. Totoo. Totoo na parang feeling ano, ikaw ba na feel mo yung parang minsan na ano ka, yung, ay nako, nagkakasalan na yung mga ano ko, hindi naman tayo sa naiinggit pero parang ang tanda ko na pala malapit na pala, parang ganon, no.
Oo. Mm. Oo. Hmm, nararamdaman ko yun minsan nga di ba napapasok din talaga sa isip ko na tinatanong ko yung partner ko, hoy kailan tayo. <laughs> Oo, pero ano, ah, mabuti na nga lang hindi siya napipikon kasi di ba yun sa ibang mapipikon kapag paulit-ulit na lang. Hindi, ah, sinasabi niya lang talaga sa'kin nga mag-wait kasi may pinaplano siya, hindi pwedeng biglaan na which is totoo naman di ba. Na hintay lang talaga. Mm.
Oo. Oo, oo. <laughs> Mm. Totoo, oo. Oo. Maganda yan, mm. Ah, maganda may plano, 'di ba, kaysa naman sa wala. Mm, okey lang 'yan, basta parang step by step lang din talaga maski ako, ayokong magmadali kahit malapit na talaga. Para sa akin kasi may naka-plan naman din talaga eh. So unti-unti, 'di ba, yun yung maganda dun may mga goals naman tayo.
Mm. Petics lang 'no. Totoo. Tama. Mm, mismo. Mm. Sabi Oo, sabi pa nga nung ka-work ko, ah, bakit daw hindi pa ako nagpapamilya ganyang ganito. Sila daw naman meron na, sabi ko, wala mahirap tas sasabihin nila sa akin, oo, madali na 'yan kapag nandiyan magagawa niyan ng paraan. Sabi ko naman, oo, sabi ko naman, ala ayokong mahirapan Diyos ko. <laughs> Gusto ko 'pag ano chill na lang 'yong buhay ko hindi ko kailangang mahirapan kung mangutang-ngutang panggatas ayoko niyan. <chuckles>
Oo. Oo. Oo totoo, mm. Ay ganun, oo. Oo totoo. Mm. Totoo naman. Totoo kaya ako rin minsan naasar-asar na rin ako ng mga kaibigan ko. Sasabihin sa 'kin, "O, ano na, ikaw ano na, kam ano na wala ka pa bang pla" Kasi halos lahat talaga, sabi ko nga eh, "Ang dami kong inaanak." Kasi nga lahat ng kaibigan karamihan kasi kaibigan ko, babae, so yun. Kaya sabi ko Diyos ko yung mga inaanak ko lagpas 10 na, kasi nga ang dami kong kaibigang babae tas sabi ko Diyos ko parang ang dami ko palang inaanak, so, kada Pasko, di ba, parang iisipin mo ganyan. Pero okay lang blessed na siyempre nakakatuwa na kinukuha nila ako.
Di ba? Mm. Mm. Ano ng plano mo no? Hmm. Hmm, okay, proud tayo. <laughs> Ang dami na. Mm. Mm. Bawal pa naman tanggihan yun. <laughs> Oo kakatuwa naman kasi ano, may mga friends ka na ano, mga settled na din, di ba?
Totoo, tsaka nakakatuwa.

Oo, kasi ako nag-start ako mag-work 19 ata, 20. Oo.
Mm. Mm, ah, parehas tayo, wala parang gusto ko ng tumi ewan kung napapagod na ako. <laughs>
Ah, ganon eh 'di ano ka muna yan. Malayo ka talaga sa kanila.
Kasi yun nga, 'di ba? Wala ako sa pamilya ko kaya parang nakakapagod lahat kasi gastos, lahat 'yun. Mm, malayo, malayo ako sa kanila.
Hmm. May time 'di umuuwi ka doon sa kanila?
Mm. Napakadalang parang sa 1 taon, 2 beses o 3 lang eh, ganun. 'Di ba?
Ah, okey. Oo, ah, ngayon talaga kayo ng 2 partner mo talaga?
Mm, kaya parang gusto ko talaga, 'pag umuwi ako dun ano na, parang, um, okey na ako may masasabi na ako na hindi na ako yung kaila ay ako pa yung hihingi. Ayoko ng ganun, eh, yung sa halip na akong magbibigay, ako pa yung manghihingi ayoko ng mga ganyan hindi na dapat, 'di ba?
Ah, okey. Totoo. Tama, naka-proud sa'tin 'no? Kasi sariling gastos na natin, pera na natin 'yong pinangagastos natin. Maski ako, maski ayan to parehas tayo, 19 or 20 nag-start din magtrabaho oo. 'Tsaka ikaw nakakatuwa kasi mag-isa ka 'yung ganyan nakakayanan mo.
Mm. Tama. Mm, mm. Nagtrabaho na 'no? Oo. Mm. Mahirap pero 'yun nga, eh, kung siyempre may pangarap <chuckles> kaya kailangan talaga ta ano lang lakasan ng loob.
Oo. Ah, kailangan mo talagang bumukod, ganun?
Choice ko lang, ewan ko din parang alam mo yun na parang gusto ko lang na mag-isa kasi iba kasi 'pag sa bahay ako na sobrang kulong din ako, eh. Parang eto yung naging way ko para alam mo yun, makalaya. <snorts>
Ah. Ah, okey. Ah, okey. Strict sila ganon parang str ano ba sila?
Oo, parang ano kasi matandain din kasi kasi yung family na pinanggalingan nila, ah, ay parang may culture na sinusunod. <chuckles>
Oo. Hala, ganun din samin. Tatay ko na grabe higpit niyan, makaluma masyado.
'Di ba? Ayun, mismo. Kaya ewan ko parang lumayo ako. Gusto ko pagbalik ko, ah, yun nga settled na ako, na okey na ako, may financial stability na talaga ako, na makakatulong talaga ako sa kanila kahit wala akong trabaho, ganon.
Mm. Oo. Ah, okey. Oo. Okey din yan.
Ayokong maging pabigat eh, mm.
Oo nga, maganda rin naman yung ganyan, at least, 'di ba, nakikita naman nila na maayos ka. Makakamit natin yan, pangarap natin bago mag-30. Oo, may mapagmamalaki tayo ganyan, parap wala na silang masasabi niyan. Totoo, totoo yan, dasal lang, tas yun lang. Mga goals natin focus lang, ganyan laging oo, lagi lang positibo, mm, kahit minsan nakakapagod na 'no?
Mm. Tama. Mm. Kaya nga, sana nga, 'no, magdilang-anghel ka. <laughs> Hmm. Tama. Panindigan lang din natin yung mga desisyon natin sa buhay, 'no. Mm, tama so 'yun nag-ano ko, ah. Mm, tuwa ako sa atin usapan ngayong gabi masyadong makabuluhan para sa'kin kasi, eh, future yung naging usapan natin dito, eh, <chuckles> natuwa naman ako.
Totoo. Tama at sana, 'no, maging maganda ang ating future. Ayan, magpapaalam na rin ako sa'yo. Maraming salamat sa oras mo.
Tama ka. Paalam na din at ako'y magpapahinga na muna <snorts> masyadong mahaba ang araw. Salamat, ingat ka.
Oo, ah, sige, sige. Ay, sige pahinga ka muna.